Добрый день. Здравствуйте.
Э, добрый день, здравствуйте. А, oчень интересная сегодня тематика. А, очень хочется поговорить о фильмах. <swallows> А, какие у вас фильм
Я думаю, что интересная тема. Да, давайте поговорим.
Но, конечно, очень массовое, очень увлекающее. Мне кажется, объединяющее абсолютно всех людей в этом мире. Вот я не знаю ни одного человека, который не любит смотреть фильмы. А, и в связи с этим хотела бы узнать у вас, какие фильмы, м, часто вызывают, э, сильные эмоции у зрителей? Как вы думаете?
Мгм. Ну да. Мне кажется, что фильмы, которые как-то показывают такую жизнь, которую люди не могут прожить, либо какую-то вот идеальную жизнь, к которой все стремятся. Э, ну, также могут вызывать сильные эмоции, мне кажется, фильмы, связанные с какими-то <sniffs> переживаниями сильными, с какими-то, м, возможно, трагедиями. Э, как-то так, наверное. Что вы думаете?
Мгм. Мгм. Э, согласна полностью. Это зависит от того а, на самом деле от человека базово, да. Потому что мы все см мы любим разные жанры и мы выбираем то, что как раз, да, за чт задевает, <chuckles> да. Что задевает за живое. И у каждого это своё. А кого-то, да, эмоции вызывают экшены. Я, допустим, не понимаю этого, да, потому что я не впечатляюсь этими фильмами. То есть они у меня, ну никак, гэль у меня ощущение, что я смотрю 1 большой, 1 одинаковый фильм всё время. Вот. А, но <chuckles> Да-да-да. А, но бу как раз фильмы ну, наверно, да- драматические. Э, м, м, пф, фильмы основаны на реальных событиях, да, какие-то биографические вещи. Мне кажется, тоже очень если это качественно сделанный фильм с хорошей актерской игрой. Э, ты тогда смотришь и сопереживаешь герою, ещё и знаешь, что это реальный человек, который существует или существовал когда-то.
Да-да-да. Мгм. Мгм. <sniffs> И такое может быть, да? Да. Мгм. Мгм. Да, да. Какие-нибудь м мелодрамы, не знаю, м, да, дорамы- разные жанры есть такие подобные. <sniffs>
Ну да, да, может быть, этим, тоже как бы. Кого-то очень сильно, да, какие-то романтические вещи трогают. То есть это больше зависит, наверно, на мой взгляд, от самого человека.
Мгм, мгм.
Вот от его выбора фильма, жанра. М-да, мне кажется, это самое
Да-да-да. Ну ещё, наверно, сам и сюжет фильма тоже очень важен. Э, часто фильмы, которые попадают ну, получают "Оскар"- они действительно очень, э, наполнены разными, э, ну, поворотами сюжета. <sniffs> И это, действительно, ну Некоторые из них могут трогать, да. В таких
Мгм. Да, да, конечно. Да. Как раз вот часто, да, среди них это вот истории, э, к которые были, м, основаны на реальных событиях. Э, да, э. Это: "Геймер", э, "Зелёная книга". Да, это всё истории жизни чьей-то. Э, да, это тоже очень трогательно. А, э, на ваш взгляд, м, что вообще больше всего, м, трогает? Ну, не знаю, это са поть сама история? Это именно актерская игра больше? Может быть, какие-то элементы музыкальные, да? Тоже мы же знаем, как сопровождение важно.
<sniffs> Да-да. Мгм. Да-да-да, это важно. Но, м, не знаю, для меня был бы более важен сюжет в этом плане. То есть что именно может тронуть, да. <sniffs> Но всё в совокупности- оно действительно влияет на всё. То есть, э, правильно подобранная и музыка, э, и кадры. Э, мне кажется, тоже это может влиять.
Мгм. Мгм. Да, тоже абсолютно согласна, да. Иногда музыка вообще, э, прям ты не понимаешь, э, ну, что будет в сюжете. Она предшествует какому-то событию, развитию сюжета, да. Сначала музыка- потом что-то. Ты не обращаешь на это внимание. Ага. <chuckles> Точно-точно, да. То есть ты в моменте не понимаешь, почему ты такой напряжённый да или так внимателен в этот момент, а на самом деле тебя готовят. То есть это уже давно изучено, да, как действительно сопровождение музыкальное, а, важное. Вот, ну, конечно, игра актёров. Да, то есть мы не просто так их все любим. Есть у нас любимые, нелюбимые, которые нам нравятся, которые нас раздражают, да, тоже такие я думаю чт
<sniffs> Да-да. Может нагнетать обстановку, может, наоборот, расслаблять, да. Мгм. <sniffs> Да. Да-да-да. Мгм. <sniffs> Да, очень важно, как актёр показывает эмоции, как вот он, действительно, вживается в роль. И, э, когда актёр действительно вот показывает вот эту хорошую игру, то мы начинаем ему сопереживать и тоже ставить, может быть, его э, себя на его место. И это также влияет на эмоции, которые у нас появляются.
Мгм, мгм. Абсолютно согласна. Да, конечно. Э, ну, поэтому это такое искусство. Да, такой вид важный искусства современного, э, массового. И поэтому, ну, там знаменитых актёров, на самом деле, не так много. Да. А, потому что, ну, это действительно талант, способности. Ещё важно, конечно, попасть, вс найти свою роль, да, эм, и своё амплуа. Но я абсолютно согласна с тем, что всё вместе, всё в совокупности. На отдельно можно забрать, конечно, часть.
<sniffs> Да-да-да. Мгм. Мгм. Да-да-да. <sniffs> А как вы думаете, почему люди иногда плачут или смеются во время просмотра фильма? Даже если про просто как бы это на экране всё происходит, это обычная игра? <sniffs>
Но а Эм, я думаю, что я даже знаю как бы почему. Потому что так работает наш мозг. Э, это неважно, что это на экране. Абсолютно неважно. В какой-то момент мозг начинает это воспринимать как, э, что-то близкое тебе, как твоё, э, как что-то настоящее. Ты не можешь каждую мин каждую секунду своего времени говорить себе: "Это неправда это неправда это неправда." Да. <chuckles> Конечно, очень впечатлительные люди, им приходится это делать, да, когда они приходят домой очень сильно переживают за героев. Да, или дети, которые смотрят, э, да, что-то такое немножко, да, трагичное. Они очень всегда сильно на это реагируют. Но взрослый человек, он выйдет, как бы, из кино, и забудется. Но в процессе просмотра мозг подаёт сигналы, что вот это это происходит. И тогда
Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Хотя взрослые тоже м могут сильно сопереживать. Тут уже от человека зависит всё. Тоже, и как мы раньше говорили, человек, мне кажется, тоже пытается вжиться в роль. Ну вот как бы поставить себя на место актёра, <sniffs> на место вот героя, о котором идёт речь. И это тоже, как бы, усиливает эмоции, которые есть, переживания.
Мгм. Да-да. Мгм. Абсолютно верно, абсолютно согласна. Да. А если вдруг ситуация какая-то, которая тебе очень близка. Да, вот то то это это всегда
Мгм. Да-да-да, которые ты сам переживал или которые боишься, не знаю.
Да-да, это точно. Вот. Ты будешь там навзрыд <chuckles> навзрыд. Неважно, из да, из какого-то, м, м, м, трагичного, э, трагичной истории, либо, наоборот, какая-то очень трогательная, да, и у тебя такая слеза счастья, да, пробивается. Так как вы думае Да.
Мгм. Да. А бывает, просто даже, э, если фильм не основан на реальных событиях или не отражает ничего, что может произойти в настоящем, но всё равно он затрагивает какие-то такие, <sniffs> э, можно сказать, на уровне неймо нейромедиаторов какие-то такие проблемы, может быть, философские, может быть, такие психологические, которые, а, в целом и в общем как бы, э, ну, могут могут тоже повлиять на это.
Мгм.
На такое состояние.
Мгм. Согласна, да.
Вот, то есть как бы, не не напрямую. Я через, э, реальные события, но, э, косвенно как-то.
Конечно конечно. Ну мы же можем, да, посмотреть фантастический фильм, и испытывать все те же эмоции, да, хотя, ну как бы это совсем никак не пересекается с нашей жизнью, да, либо наоборот. Да, про совсем другие эпохи. Да, мало малореалистичная, скажем так, в общем, да, ну, часто и не столь важно. А можете ли вы поделиться примером, может быть, какого-то фильма, который вот сильно на вас повлиял, почему это вот оставил какой-то отпечаток?
Да-да-да. Мгм. <sniffs> Да, всё верно. Мгм, мгм. Так, но из последнего, что я смотрел, есть такой польский фильм, э, по-польски звучит как "Хуопи", э, но как "Крестьянина", по-русски. <sniffs> Вот. То есть он тоже показывает как бы историю, э, средневековой Польши, ну, и вообще, в принципе, вот, э, всех окружающих славянских народов. Мне кажется быт был очень похож. И вот такую трагедию, а, через путь, э, девушки, э, ну как бы отношения через призму религии тоже, вот, к каким-то моментам, а, осуждение со стороны общества или, там, наоборот, поддержка. Вот. Этот фильм не заканчивается на позитивной ноте. И это тоже добавляет к нему вот такое вот сильное, э, переживание.
М, интересно. Мгм. М. Мгм.
Вот. Тоже заставляет задуматься, э, вот, какую-то, может быть немножко грусти даёт. Вот, но зато по п помогает, э, пусть, может быть, в какой-то степени преувеличено всё, что там показано, <sniffs> но, мне кажется, в какой-то степени это отражает и реальность, и можно, вот, э, даже найти параллели в сегодняшнем времени, э, какие-то из того фильма.
Да, интересно, интересно. А это, м, э, игровое кино, э, так или это всё-таки такое авторское больше что-то? Как может
Нет, ну это фильм, э, который, э, то есть который играли настоящие актеры. Это, ну и показывают, в принципе, события, которые действительно могли когда-то происходить. То есть, в принципе, оно оно могло происходить в реальности. Как-то так.
Мгм. Мгм. Мгм.
А можете тоже поделиться каким-то примером, э, фильма, м, э, вот, который сильно вас тронул?
Да. М-да. Таких фильмов, конечно, огромное количество. Но, наверное, вспомню тоже из недавнего, из того, что пересмотрено уже, не посмотрено впервые, а, в русском переводе это, на наверное, называется "Свет в океане"
Мгм.
Ам. Э, этот фильм рассказывает про
<sniffs>
М, про такую, небольшую семью. В общем, про смотрителя маяка. После войны мужчина уехал на какой-то отдаленный остров между 2 океанами. Начал работать смотрителем маяка. Такая вот работа надолго. В общем, без людей. Но так получается, что когда он приезжает, он влюбляется в девушку, она любит его. Прекрасная любовь. Но не получается у них завести ребёнка. Э, всё это тоже очень всё красиво показано, потрясающе визуально просто, вот. То есть оно тебя ты им веришь прям. Э, в какой-то момент, ну, так получается, что они этого ребёнка, ну, находят, скажем так, не буду вдаваться в подробности, да, а. И вроде прекрасно живёт себе семья, а, вот у них растёт ребёнок, счастье невероятное, да, любовь, пусть и изолированная такая от этого мира. Может быть, даже и к лучшему, потому что если ты счастлив да, то, может быть, тебе и не нужна не нужны люди вокруг. Но приходится этого ребёнка потом узнаётся, что есть мать, которая этого ребёнка потеряла. Этого ребёнка приходится вернуть. И, естественно, на фоне этого разворачивается драма, да, с такая очень, а, душещипательная. И ты понимаешь, что вот такие редкие моменты, когда ты ты не понимаешь, а, ты на чьей стороне. Вот. Да, потому что как бы очень сопереживаешь всем абсолютно. И этой матери, которая потеряла ребёнка, и у её жизнь прервалась, да, а, и той матери, которой надо отдать этого ребёнка, и отцу, и мужчине, которому приходится решать там, а, говорить об этом, открывать ли правду или нет. В общем, очень
Ага. Мгм. Интересно. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Да да да да. Да-да-да. То есть так, с перспективы разных людей получается, да как бы вот, э, проблема раск раскрывается. Мгм. Интересно интересно.
Да-да, с точки зрения Мгм. Абсолютно верно. И в и всё это на фоне действительно потрясающей актёрской игры, и, как я уже упомянула, визуально просто фантастически красивый фильм, а, ну, то есть очень очень трогательная история, тоже очень такая душераздирающая. Эм, опять же, <grunts> рекомендую. И вот так он тоже прям тут ты сопереживаешь. Да. Ага, а, да, он называется "Свет в океане".
Мгм. Как ещё раз называется фильм? Я не смотрел его, но, может быть, интересно будет посмотреть, глянуть. Мгм. Хорошо, спасибо большое, за рекомендацию. Мгм.
Ну, который по-русски там, да, мгм. <swallows> Хороший фильм, точно. А как вы думаете вообще, ну вот, смотря фильмы, можем ли мы как-то лучше понимать друг друга? Как-то нам это помогает себя, других людей?
Мне кажется, да, потому что, как раз таки, э, в фильмах может подняться какая-то тема, которая над которой мы бы так сильно не задумались. ак сильно бы в неё не вникли, а, просто находясь в своих мыслях, думая о чём-то просто вот ежедневно, да, находясь вот где-то в пути, а, или там, допустим, я не знаю, перед сном, в с утра, а, вот. А фильмы помогают это визуализировать какую-то, а, какое-то действие. А, какую-то проблему, не знаю, а, и помогают её лучше пережить. Я думаю, что, а, это может как позитивно на нас влиять, так, может быть, и негативно, если мы не готовы переварить эту информацию. Думаю, что как-то так.
Мгм. Мгм. Мгм. А интересная мысль вот щас, про негативный момент, да. Есть тоже такая м, такое мнение, что нужно запретить значит все фильмы про наркотики, про что-то еще, про ужасные какие-то вещи. Потому что они и имеют вот какое-то такое про противоположное влияние, да, на неокрепшие разумы некоторых людей или на психически нестабильных людей. В общем, тоже такая очень огромная тема. Но, э, да, я думаю, что в обычной жизни, в нашей, действительно, я согласна, что мы не мы не можем в каждую ситуацию пережить. Ну мы просто не выдержим это всё, да. А, какие-то фильмы действительно, а, как-то помогают нам пережить эмоции, да. Герой переживает их за нас. Какие-то, наоборот, попадают абсолютно в нашу тему, да, и действительно, э, п просто тебе поднимают настроение, да и, не <chuckles> как не ты понимаешь, что, а, м, что жизнь продолжается.
Мгм. Ну да, да. Да-да-да. Мгм. Да-да-да. Да. И ещё всё зависит от того, с какой стороны тема, а, рас ну, ра раскрывается. То есть как бы н а, чему может научить как бы этот фильм? Тоже очень важно. Мне кажется, а, всегда задавать себе этот вопрос. А, и ну, чтобы всегда всегда делать выводы с этого. Чтобы это не было просто просмотром, просто вот такой вот таким способом как-то занять время, а чтобы мы могли тоже какие-то выводы для себя делать.
Мгм. Да-да, абсолютно согласна. Еще фильмы с какой-то, не знаю, моралью, что ли, да. Ну он необязательно такой высокопарный, да, просто с каким-то выводом, да. <grunts> А, тем более, если это какое-то светлое, хорошее чувство, а, о до которое ты в себе хранишь после того, как ты посмотрел что-то. То это, конечно, здорово, классно и цельно. Да, абсолютно согласна с этим.
Да-да-да. Да, согласен. А ещё важно, если мы смотрим, допустим, с друзьями, с семьёй, то тоже, вот, мне кажется э, и тн ну, бывает, что появляется какая-то тема для обсуждения после этого. Это тоже здорово. Когда фильмы могут дать такую возможность.
Абсолютно верно, да, это очень классно, я тоже люблю, да, смотреть отдельно там с супругом, отдельно с семьей, да, с папой допустим, с друзьями, и всё это обсуждать- очень классно. Да и всегда очень интересные люди, по-разному ощущение вообще видят этот мир, вот, э, спасибо за разговор. Было очень интересно и здорово. Всего хорошего.
Мгм. Да. Да, спасибо вам тоже, да. Всего хорошего.